Olha, eu acho que, se eu pudesse falar comigo mesma quando eu tivesse 15 anos, acho que eu falaria, hã: "Não foca tudo da sua vida só nos estudos".
Uhum. Olha, que interessante. <laughs> Eu esperaria o a a resposta ao contrário. <laughs>
É. Porque, hum É verdade que todo mundo fala muito sobre isso, né. Estudo, estudo, estudo, e eu já vivi isso, né, desde pequenininha. O meu avô, ele ele foi, tipo, professor, sabe, lá de casa. Então, eu fazia os deveres de casa com ele, ele sempre me chamava para estudar. Eu até falava: "Ai, não quero estudar vô".
Uhum. Uhum. Olha. Ele era bom professor?
Hum. Ele era então, sim e não, ele era meu professor, sim e não. Ele era o melhor avô? Hã, sim e não, porquê?
Ou melhor avô? <chuckles>
Porque o ele é assim, uma pessoa muito inteligente, meu avô. Principalmente na parte da matemática, física.
Uhum. Então, ele era exigente contigo. E você como criança hum.
Exatamente. Ele era uma ele era uma pessoa muito é, e assim, então, ele tinha esse lado muito bom de ser muito inteligente, então, podia perguntar qualquer coisa de matemática, física, que ele sabe responder, só que ele não tinha a didática.
Uhum. Uau.